Allora, ehm, eh no. Secondo me, ehm, o leva penso di averla avuto anche le prove che fosse per dolo perché lui è sempre stato uno che barava, magari in maniera un po' tranquilla, mai guardando la prossima carta che avrebbe pescato e cose così. Ehm, quindi, in realtà, quando lo sga lo sì, l'ho beccato, non l'ha più fatto, ma non aveva la faccia di quello che fa che che proprio te la racconta giusta. No.
<chuckles> Okay. Non era dispiaciuto, era era consapevole di quello che stava facendo. <chuckles>
Sì, sì, sì. Ma ci scommetto le mani, ci scommetto. Infatti è stato non è non è stato assolutamente un momento di di rabbia, ma più di <chuckles> è proprio la classica finta rabbia di uno che ha ti h ti ha s sorpreso nell'intento doloso e allora lì ci rid
Straordinario. <chuckles> Ah, con le mani nella marmellata, come si come si suol dire. Ma non ti è mai venuta l'idea di replicare una cosa del genere con altri amici, fregarli in questo modo, modificando magari le tue carte?
Eh, va No. No, no. Io sono cioè ho sono un vecchio vecchio stampo un po' con l'onore, <chuckles> quindi, no. Se devo vincere barando proprio <tsk> ecco, esatto, l'hai capito. C'è il <tsk> c'è l'amaro in bocca, non non ne vale la pena.
<chuckles> <chuckles> No non vale la pena, non non è la stessa cosa. Ma questa passione mhmm, questa passione per le carte, comunque questo gioco dell'infanzia, ha avuto, secondo te, un riscontro nel te adulto? Cioè ti è rimasta la passione del giocare o sei una di quelle persone che è diciamo abbandonata all'infanzia, l'adolescenza, non si è più prestato al gioco, non ti piace giocare, mhmm, come sei adesso?
Allora, ehm, non gioco più con le carte a a a parte per una questione, cioè diciamo meramente finanziaria perché il continuo ad aumentare di prezzo e questo lo vedo perché? Perché vedo mio nipote comunque giocarci, uhm, o collezionarle.
Ah, beh, certo. Ma esiste esistono ancora le carte di Yu-Gi-Oh?

No, no, allora c'erano, mhmm, si si facevano proprio tranquillamente, ehm, ma ma cioè, di solito quando uno prendeva una bustina magari c'era quella carta che aveva trovato che faceva gola all'altro, allora sì, c'erano i classici, ehm, momenti di scambio, cioè er esatto, sì, si facevano volentieri. Non tantissimo in realtà, ma più che altro forse perché non era difficile prendere qualcosa per l'altro, perché erano proprio mazzi specifici, che funzionavano in una maniera specifica, quindi era un po' difficile. Però si faceva senza senza troppi se, ma
Mh. I doppioni. Mh-mh. Okay. Okay, oka C'era un po' di merce di scambio, anche per quanto riguarda le carte. Ma invece per quanto riguarda i videogiochi, eri appassionato di videogiochi? Sei un appassionato?
Eh s Certo, certamente, mo molto appassionato se si può se si può dire, ehm <chuckles>
<chuckles> Che cosa ti piace giocare? Che cosa ti piaceva giocare da più piccolo?
Allora, in realtà qui mi piace giocare più piccolo e, bene o male, è rimasto, ehm, mi son sempre piaciuti i giochi di avventura, quelli che ti portavano da un'altra parte, detta in in soldoni.
Mh. Quindi, ehm, tipo gioco di ruolo, ma, ehm, trasposto diciamo in in in videogioco, in in cui tu prendi le vesti di di un personaggio e fai l'avventura, ehm, tipo qualche titolo che hai?
Digitale, sì, sì, sì, sì, esattamente. Mah, ai tempi giocavo a Mass Effect che era un gioco ehm, sì, anche un gioco di ruolo in cui proprio facevi le veci di questo capitano di vascello spaziale, ehm, dovevi salvare la la galassia da un pericolo. E solite cose megalomani però ben ben fatte, ben scritte. Eh beh, dava le sue soddisfazioni. Mi ho mi ha preso molto molto tempo, per molti anni, lo ricordo ancora con, ehm, molto, molto affetto. E comunque sia quei giochi lì, quando ti prendono e vuoi o non vuoi, riescono ad appassionare.
Ah! <chuckles> Bello però!

Ah, per esempio un gioco che si chiama Elden Ri Elden Ring, che è questo mondo m morto, morto nel senso che si percepisce i resti di diverse civiltà, che ormai sono finite ehm, e tu trovando degli oggetti o magari posizionati in certe rovine e tutto, gli oggetti hanno una descrizione, leggendo la descrizione tu puoi delineare una storia o che cosa è successo che ha portato alla fine del del mondo. Ehm, è più ehm stimolante da un punto di vista proprio di scoperta, magari meno coinvolgente di una storia, uhm, con dei personaggi che parlano, perché lì i personaggi cioè tu sei un personaggio muto <chuckles> e e gli altri ti parlano
Mh. Ah, bello. E ti parlano gli oggetti, cioè in incontri
gli oggetti esatto.
Beh, è interessante, è interessante comunque è è un un tipo di ecco, non è il classico videogioco dove si spara, dove si insegue non so se ti è mai piaciuto quel genere lì, ma mi sembra di capire che sei un pochino più, uhm ehm, dedicato alle cose contemplative, dove c'è da fare un ragionamento e da dove essere più attenti. Beh, io
No, no. Eh, sì. Sì, diciamo che esat Esatt esatt
io ti ringrazio moltissimo, perché è stato interessantissimo sentire la tua storia come come giocatore, i tuoi aneddoti e veramente spero che che nel futuro tu possa incontrare molti altri giochi che ti stimolano, come quelli che ti stanno stimolando adesso.